คุณบ้านพูดถึงเรื่อง เอ่อ เหมือนแบบเป็นฮอร์โมนตอนท้อง เราก็เป็นค่ะ เราเป็น เราเป็นหนัก คนที่ 2 ด้วย คนแรกอะไม่หนักเท่าไร เพราะว่าเรายังมีเวลาแบบว่าให้ชิลได้ ใช่ไหมคะ แต่พอคนที่ 2 อะ เรารู้สึกว่า มันเหนื่อยอะมันเหมือนแบบ คือสามีอะเราอะไม่รู้นะ ตอนแรกอะสามีพูดเลยว่า "คือแบบอารมณ์มันขึ้นลงเร็วมาก" ใช่ค่ะ คือ คือเราอะไม่รู้ตัวว่าเราอารมณ์ขึ้นลง เหมือนว่า เหมือนเหวี่ยง แบบว่า เอ่อ เดี๋ยว เดี๋ยวก็ดี ดีสักพักคุย คุยอยู่ดี ๆ อ้าว! มาว่าเขาอีกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ซึ่ง ซึ่งเราไม่รู้ตัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้ว แล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ แค่กับเรานะ ตอนลูก เอ่อ ตอนที่เราท้อง หรือแม้กระทั่งลูกเพิ่งเกิดเล็ก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไปดุคนโตเพราะเรารู้สึกแบบเหมือนมัน มัน ฮอร์โมนมันแบบว่า มันสวิงมากเลยค่ะ มันกดดัน มันอะไรก็ไม่รู้ มัน ใช่ไหมคะ แล้วก็สามีก็เลยบอกว่า เออ ฉันว่ามัน มันอาจจะมีแบบเรื่องฮอร์โมน อะไรอย่างเงี้ย แต่ ร เราไม่ได้ไปคุยกับใครนะคะ เราไม่ได้ปรึกษาใคร แต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นอะ เราเข้าใจว่าเราอะ ไม่ปกติที่เรามีลูก เพราะว่าเหมือนที่เขาเรียกกันว่า เอ่อ Mommy blue ไหมคะ? ที่แบบว่าหลังเพิ่งคลอด แล้วมันจะมีอารมณ์แบบ ใช่ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ ถ้าเรารออีกหน่อยอะ คือตอนเนี้ยเราก็บอกสามีว่า "เอ่อ <tsk> เข้าใจเราหน่อย เอ่อ ตอนเนี้ยเราอาจจะแบบ หรือว่า อาจจะยากนิดหนึ่ง" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเข้าใจเราหน่อย แล้วก็ 2 ปีผ่านไป เรารู้สึกว่าดีขึ้น การพูดกับสามีอะมันก็เบาขึ้น มันไม่ มันไม่ตีกันแล้ว มันไม่เหมือนแบบจะมาด่าเขาตลอดเวลา จะมาด่าลูก หรืออย่างเงี้ย เออ คือแบบเหมือนเราว่าลูกเราโตขึ้นด้วยอะพอลูกเราโตขึ้นมันกลายเป็นแบบเราไม่ต้อง เราไม่ต้องกดดันเลี้ยงลูกขนาดเล็กตอนเด็ก ๆ แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ อืม อา ยังไงคะ? ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เออ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยก็ สามีของคุณหมวกเนี่ย ก็เหมือนเป็นที่ปรึกษา ให้กับคุณหมวก ได้ดีเลย ใช่ไหม คะ?
เออ ใช่ อา ค่ะ คือ เขาเป็นคนที่เข้าใจดีกว่าว่า เขาจะพูดเลยว่า "วันนี้ฮอร์โมนคุณมาแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย เขาจะพูด เขาจะ แบบว่ามีขัด ๆ ไว้เลย อะไรอย่างเนี้ยค่ะ ใช่ ใช่ แล้วอย่างนี้ คุณบ้านมีเพื่อนที่แบบว่าเขามีปัญหาสุขภาพจิตมั่งไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม มีค่ะ
แล้วเขาทำยังไงอะ คุณทำยังไงคะ?